Sì, no dicevi purtroppo?
Ah no, purtroppo, ehm, fortunatamente vabbè non tutti, però molti la pensano così, cioè nel senso che, mhmm, non lo so vedo la società come se fo è un cioè guardano molto il proprio orticello, no, quindi se non succede a me io posso giudicare tutti.
Sì, certo. E sì, e sì, è vero.
Quindi se per me è una stupidaggine, tu soffri, per me quella cosa che per cui tu soffri è una stupidaggine allora io ti, appunto, prendo in giro esatto di parlare.
Mi permetto insomma di di di di di di obiettare no, no, no, no, cert no, che poi sai che è il come dire, il dolore, no, il dolore è una cosa mhmm, è una cosa personale, no, cioè il dolore mio ma che magari che ne so è l'u l'unghia incarnita, no, del mignolo, no, della parte più eh, però il mio mi fa male è più importante del tuo che che che magari oggettivamente è più grave, no, però <scoffs> cioè io sto vivendo il mio, no, quindi
Esatto. Esatto, sì sì.
i di i dolori, no, i problemi sono sono sono soggettivi, cioè non c'è niente di meno grave, quindi non c'è non dobbiamo, ehm, ehm, riderci, riderci sopra, no, e prendere in giro perché anzi
No infa
devi stare pure attento perché io credo nel karma, no, e poi se sei una persona così che, ehm, poi dimostra proprio una- una una insensibilità, una mancanza di empatia. Ehm, devi stare attento che poi dopo ti capita anche capita anche a loro, no, e quindi cioè non glielo auguro, eh, assolutamente, però
Vero. Però sì, qualcosina torna sempre. La vita ti insegna, o con le buone o con le cattive.
E niente, inso insomma Eh sì, sì, sì. Ehm E certo.